Mhm, betul.
Mmm, awal kamu ngerasa, eee, enjoy gitu, maksudnya, "Wah, ini u dari rumah, terus juga, f eee, lebih fleksibel jam belajarnya", itu kamu bisa nikmatin selama berapa lama, tuh? Sampai akhirnya kamu ngerasa, "Ih, kok gini-gini aja, ya? Kok jadi kayak belajarnya bebas banget, sendirian gini", gitu. Mhm mhm.
Mhm? Oh, ya ya. 2 minggu per pertama sih, Kak, karena masih awal-awal, terus, mmm, ya gitu, senang gitu, 2 minggu pertama. Tapi semenjak ada berita, gitu kan, diperpanjang lagi, perpanjang lagi, gitu kan, 1 atau 2 bulan kemudian udah mulai jenuh, Kak.
Mhm. Mhm. <laughs> Mhm. Mmm.